Thiệt ra á thì, à, mình rất là sợ bị phán xét luôn á bạn, nhưng mà cũng, ơ, cũng từng có rất là nhiều lần á là mình đã xảy ra cái sự cố mà bị phán xét, cho nên á là cái việc mà mình bị phán xét á là đặc biệt là về ngoại hình nha. Giống như là, ờ, hông biết làm sao nhưng mà mình thấy có một cái ám ảnh như này nè, đó là đi ra ngoài á nha, là phải make up thiệt là đẹp. Ví dụ bây giờ 7:00 đi học đi, là 5:30 phải thức, rồi thức dậy make up, trang điểm, nói chung chỉn chu để đi nha. Thiệt sự nhiều lúc mình cũng rất là mệt luôn tại vì nó hổng có thoải mái á, bạn biết hông? Nhưng mà ừ, cũng đã xảy ra những cái lần ch sự cố ở trong cái lúc mà đi học á, cái, à, là mình tự ti, mình sợ bị phán xét cho nên là mình mới trở thành như vậy đó.
À, vậy hả bạn? Ừm. À, mình hiểu. Rồi, chà, thật ra nha thì, ờ, mình rất là hiểu cái cảm giác này của bạn luôn, tại vì khi mà bạn đã trải qua một cái, ờ, chuyện gì đó trong quá khứ rồi á, thì nó nó rất là ám ảnh cho tương lai, đúng hông nè? Vậy thì à, thì hông biết là bạn để mình hiểu rõ hơn cái bối cảnh nha, bạn có thể chia sẻ cụ thể là cái cái cái lần mà bạn bị phán xét mà nó để lại cái ấn tượng sâu sắc với bạn á, nó là xảy ra như nào, được hông?
Ừm. Đó. Ừm. Ờ, có chứ. Đó là à nha, hồi, ờ, 1 năm trước á, thì cái lúc đó là mình sinh viên, mình mới đi lên thành phố mình đi học mà, thì mình đâu có gì đâu, mà bạn biết sinh viên thì cứ mang cái đôi dép quai ngang rồi cái quần jean, à, áo thun đi học thôi, đúng hông? Ba lô đồ, bình thường mới nhập học có biết gì đâu, hồi đó giờ sống ở quê mà. Cái, tự nhiên đi lên, ơ, đi học, cái, bắt đầu, ờ, mình vô nhận lớp học, cái, có một cái bạn ngồi kế mình á, cái bạn đó nhìn mình mà cái, kiểu, ánh mắt hơi là phán xét nha, xong bạn đó hỏi hỏi một câu mình xanh rờn luôn, hỏi là, kiểu: "Ủa, ờ, bạn đi học mà nhìn xuề xòa vậy, ờ, bạn hổng có tô son hả, bạn hổng có m mua son để tô son với lại, ác kiểu, ờ, bôi kem chống nắng hay là che khuyết điểm cho nó nhìn nó tươi tắn hả?" Ừm, ờ, cái cái lúc đó thì bạn biết là mới đi học đại học mà còn mới học lớp 12 đi ra có biết gì đâu bạn, trời ơi, còn ba mẹ còn chưa cho tiền mua son nữa, đó. Xong, cái ờ, bạn hông biết đâu, mình bị sốc lắm bạn ơi, mình đâu có trả lời được gì đâu, mình cứ: "Ờ, mình, ờ, mình chưa mình chưa -mình chưa biết," cứ cứ nói vậy thôi, xong, cái, ờ, sau đó phải bắt đầu mình mới suy nghĩ là "Vậy là trước giờ xung quanh mọi người đều nhìn mình như vậy hả? Kiểu, thấy mình ăn mặc, ờ, xuề xòa đơn giản, rồi hổng có tô son, hổng có trang điểm này kia, là lúc nào mọi người cũng sẽ hổng có thích mình hả? Rồi, ờ, hông có đẹp á," vậy đó.
Ừm. À. Ừm. Ấy trời! Ấy chà! Ừm. Ừm, đúng nha. <laughs> Ừm. À, mình hiểu nha. Chà, thực sự đây mình rất là thông cảm với lại cái cảm xúc này của bạn luôn, đây là một chuyện thật ra rất là khó vượt qua luôn á. Vậy thì, ờ, không biết là từ cái thời điểm mà cái chuyện đó xảy ra cho tới giờ thì nó đã thay đổi cái cái hành vi hay là cái tính cách của bạn như thế nào?
Rồi sau đó nha, cái, về mình bị, ờ, mặc cảm bạn, mình bị phán xét, mình sợ người ta soi mình, cái, mình đi ra đường á, mình sẽ đeo khẩu trang. Ồ, hổng biết sao, một cái phản ứng rất là nó rất là tự nhiên á là mình đeo khẩu trang luôn nha. Cái, ờ, tới cái thời điểm á là, ờ, mình đi làm mình để dành được một ít tiền, ờ, nói chung là cũng 4.000.0000, 5.000.000 mà bắt đầu mình mới đi học một cái khóa, gọi là, khóa make up cá nhân á, thì bắt đầu mình mình đi học, mình trang điểm á. Xong, cái, bây giờ á mình có một cái thói quen là đi đâu á, mình cũng sợ người ta nhìn cái mặt mộc của mình, mình sợ người ta soi rồi người ta chê mình á, đó. Ngày nào mình cũng phải trang điểm, mà nói thiệt chứ nhiều lúc đi ra ngoài tạp hóa mua thôi mà mình cũng sợ nữa bạn, ý là, giống như là, nó đã hình thành trong suy nghĩ mình á.
À! Ừm. Ồ! Ừm. Ừm, chà! Ờ, vậy có nghĩa là cái, ờ, cái nỗi ám ảnh này nó đi theo bạn tới giờ là cũng khá là lâu rồi đó, đúng hông?
Ừm, đúng rồi bạn. Ừm, kiểu như là, mình đi tới bây giờ là cũng cả năm rồi mà mình vẫn cứ như vậy thôi, nhiều lúc mình cảm thấy rất là mệt mỏi á. Tại bạn nghĩ đi, thì sáng nào dậy bạn cũng phải trang điểm đi học, bạn đi ra ngoài đường bạn cũng phải trang điểm đi học, bạn phải chỉn chu xong rồi các thứ bạn làm, nhiều lúc á có những hôm mình rất là mệt đi làm về 9:00-10:00 đêm mà sáng 5:30 phải thức.
Ờ. Ừm, ừm. Ừm, ừm, ờ, mình hiểu nha. Vậy thì không biết á là bên cạnh những cái ảnh hưởng về mặt tâm lý, ờ, à, này cho bạn nè, thì không biết là nó cái chuyện cái nỗi ám ảnh sợ bị phán xét này nè, nó có bao nó có ảnh hưởng tới cái hiệu quả công việc của bạn hông?
Ừm, có chứ. Thì cái thời gian đầu khi mà bị phán xét như vậy á, cái à, mình né tránh, ví dụ như mấy cái hoạt động chung của lớp đi, diễn văn nghệ đi, thì mình bắt đầu mình né nha, mình hổng ấy. Còn, à, mình đi xin việc á thì, cái, mình tự ti, tại mình nghĩ là mình đâu có đẹp đâu, mình hông có trời, bây giờ tô son mà mình còn hổng biết nữa, mình đâu đẹp đâu, mình sợ người ta kỳ thị phán xét mình, cái mình đâu có dám làm mấy cái vị trí lễ tân đồ đâu, mình chỉ làm, ờ, gọi là, giống như hậu cần đồ đó, thì thì đi xin việc mình cũng ngại luôn. Đó thì, ờ, xong tới cái cái hành động minh của mình bây giờ á là, giống như là, mỗi ngày mình gặp người ta á là mình phải che đậy rất là nhiều thứ vậy á.
À! Ừm. Ừm, có nghĩa là, ờ, không những là nó ảnh hưởng tới sức khỏe tâm lý của bạn mà nó còn ảnh hưởng tới những cái sự lựa chọn nghề nghiệp của bạn nữa, đúng hông nè?
Ừm. Ừm, đó, thì đó nó ảnh hưởng chứ. Bởi vậy, ờ, bây giờ thì mình cũng còn đang đi học, nhưng mà mình cũng lăn tăn á là mình sợ mình sợ là người ta sẽ phán xét mình, người ta nói là "Hổng biết, ơ, có có được này được kia hông, rồi có xấu xí hông?" đó, mình sợ chứ bạn, lúc nào mình cũng cảm giác là mình hổng có được là chính mình á.
À. Ờ. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu nha. Ờ, vậy, ờ, thực ra bạn cũng không cần trách bản thân mình quá nhiều đâu, mình thấy là cái cái cái chuyện nó xảy ra với bạn là một cái chuyện, kiểu, nó rất là đáng buồn luôn á. Ờm, nhưng mà nó cũng hông phải lỗi của bạn, cho nên là bạn đừng có nghĩ bạn cố gắng là đừng có để nó ảnh hưởng nhiều quá nè. Vậy thì, ờ, không biết nha là từ đó tới giờ á bạn đã có bao giờ mà thử cái cách nào hay cái phương pháp nào để cho bạn cảm thấy là bớt cái nỗi s giảm bớt cái nỗi sợ bị phán xét này hông?
Ừm. Ừm. Ờ, cũng có chứ, nhiều lúc á mình cũng chia sẻ với bạn bè mình hay là người thân mình á, đó, xong rồi, ờ, mọi người thì cũng khuyên mình á là "Ừ, bỏ ngoài tai đi, trời ơi, cứ sống cuộc sống của mình" nó vậy đó. Nhưng mà thiệt sự là có những cái điều mà, giống như là, những cái thứ mà nó đã xảy ra với bạn á, nó sẽ là một cái vết ở trong đầu bạn luôn á thì, ờ, cái năm đó mình mới đi học đại học mà mình bị soi xét như vậy, mình bị người ta nhận xét như vậy á và người ta chê bai á cho nên là nó là một cái sự ám ảnh, có thể là cái tâm lý hông tốt đi, cho nên là mình vẫn chưa có sửa được. Ừm.
Ừm. Đúng nha. Rồi, rồi, mình hiểu rồi. Có nghĩa là cái thời điểm mà bạn đang ở một cái, ờ có nghĩa là bạn đang có một cái sự thay đổi lớn về mặt môi trường thì thay thay vì là nhận được cái sự giúp đỡ, hay là những cái lời động viên tích cực thì bạn lại nhận được một cái, ờ, gọi là, một cái, gọi là, lời, ờ, tấn công, công kích cá nhân và nó ảnh hưởng tới cái tâm lý của bạn suốt quãng thời gian qua cho tới bây giờ, đúng hông nè?
Ừm. Đúng rồi đó. Đó, thành ra mình mới sợ tới giờ luôn, rồi bây giờ á suy nghĩ của mình á là mình cũng, ừm, lúc nào cũng áp lực vậy đó.
Ừm. Ừm, rồi, mình hiểu rồi. Ừm, vậy thì cho cái, ờ, tình huống của bạn nha, thì mình cũng, ơ,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 À. Rồi.
Ừm. OK, mình rất là muốn nghe luôn á.
Ừm, ừm, đầu tiên á bạn thì đó là, ờ, về mặt quan điểm thôi, thì thực tế luôn á bạn là làm gì có ai trên đời này mà lúc nào cũng đẹp hả bạn, <laughs> đúng hông? Ờ, là hông có tồn tại cái người đó luôn á, ờ, thì thì kể cả là ví bạn có thấy hông, cho giờ báo đài truyền thông người ta cũng, ờ, đưa lên những cái, ờ, kể cả những cái người mẫu á ở những cái chương trình lớn người ta cũng nói là "À, thiệt ra nha, tui còn hổng đẹp bằng tui ở trên tạp chí nữa, tại vì làm cái gì có cái tồn tại cái người ở trên tạp chí, cái đó là được, ờ, photoshop chỉnh sửa hết trơn rồi, chứ ở ngoài tui có được như vậy đâu", đúng hông nè? Thì thành ra ờ, t tới cái người chuyên nghiệp trong nghề, người ta còn công nhận cái điều đó. Vậy mà khi mà, kiểu, những cái người mà người ta hông biết á thì người ta lại tự nghĩ là, tự huyễn hoặc là "À, đó mới là cái áp cái đó mới là cái tiêu chuẩn cho cộng đồng." Xong rồi người ta không những áp áp dụng cho bản thân họ nha, xong rồi họ gặp bất cứ ai mà họ thấy là họ ăn hiếp được là họ áp dụng lên, gọi là, họ chèn ép luôn, đúng hông? Họ áp dụng cái áp đặt cái suy nghĩ của người ta lên luôn, thì cái đó là mình mình thấy đó là cái chuyện nó đã xảy ra với bạn. Mình rất tiếc vì chuyện đó đã xảy ra và, ờ, mình hy vọng là nó chỉ là một lần duy nhất thôi, nhưng mà đó, ờ, đó là một cái cái, giống như là, một cái nỗi đau vậy đó, nên là, à, thực ra nếu mà mình đề xuất là bạn hãy, kiểu, nhìn nhận nó là một cái trường hợp, gọi là, rất rất là hy hữu thôi, chứ nó hông phải là một cái tiêu chuẩn chung cho cộng đồng. Nên là, đó sẽ là thì nó sẽ là một cái cách mà để giúp cho bạn, kiểu, cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi mà bạn nghĩ về cái chuyện ngoại hình nó của bản thân. Tại vì, ờ, thực tế luôn á bạn là, ừm, thật đâu có ai mà lúc nào cũng đẹp, cũng trang điểm, cũng chỉn chu được đâu, cuộc sống mà nó khó khăn chứ, đúng hông nè? Đó, thì bạn thấy sao về cái hướng này?
Ừm. <laughs> Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Thực ra là bạn khuyên xong mình cũng cảm thấy thoáng hơn rồi đó, mình cũng đỡ phải suy nghĩ rồi đó, chứ hồi trước là mình suy nghĩ nhiều lắm, mình lo lắng nhiều lắm luôn á.
Ừm, ừm, rồi, mình cũng mừng là vì, ờ, cái cái hướng này nó phù hợp với bạn nha! Tiếp theo á bạn thì bạn cũng, ơ, ấy nghĩa là mình cũng đề xuất là, ờ, bạn nên có một cái, ơ, giống như là, có một cái kịch bản ngắn đi, ví dụ như lỡ mà một ngày thì, ờ, bạn cái chuyện đó lại xảy ra với bạn, lỡ mà một ngày thiệt sự luôn là bạn đang, a, đi đâu đó, bạn chưa có được chỉn chu, bạn, kiểu, bạn ra đường bạn lấy đồ Shopee thôi chẳng hạn thì, ờ, cái, xong lại có một cái người nào đó tự nhiên hổng ai hỏi nhưng mà người ta vô người ta bình phẩm về cái cái ngoại hình của bạn thì bạn sẽ trả lời lại người ta như thế nào? Cái kịch bản đó là cái gì nè? Bạn sẽ nói như thế nào để bạn cảm thấy là giữ gìn được cái giá trị cũng như cái phẩm giá của bản thân? Và bạn có sự chuẩn bị rồi, nên nếu nó xảy ra bạn hổng còn lo lắng nữa, và bạn đã sẵn sàng rồi. Đó, thì đó cũng là một cái hướng, thì bạn thấy sao về hướng này?
Ừm. Ừm. À! Ừm, hay ta! Nói chung là mình cũng, giống như là, mình chuẩn bị trước để mà mình an tâm ha, thì mình thấy là mình sẽ suy nghĩ lại xong rồi, cái, ờ, giống như là, mình soạn bài trước cho mình vậy á, thì lúc nào mình cũng sẽ tự tin hết.
Đúng rồi. Ừm, chính xác đó bạn ơi. Đó thì đ có nghĩa là một phần do là bạn bị ám ảnh lâu tới vậy á là khi mà cái chuyện đó xảy ra, bạn hông có cái sự đề phòng, đúng hông? Bạn hổng nghĩ là chuyện như vậy có thể xảy ra được luôn á, thì thành ra tự dưng nó xảy ra, bạn, giống như kiểu là, bị đánh úp á nên là bạn rất là lo. Nhưng bây giờ bạn chuẩn bị rồi, nếu nó xảy ra nữa, mình tin là bạn sẽ giải quyết được, tại bây giờ bạn cũng đã có nghĩa là bạn cũng đã là một người trưởng thành, bạn có những cái trải nghiệm sống rồi, thì bây giờ nếu nó xảy ra, mình tin là đối với bạn nó hông thành vấn đề nữa đâu. Chỉ là, ờ, mình chỉ có đề xuất vậy thôi nè, là bạn hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn, tại vì á thực tế luôn á bạn là xã hội này sẽ hông yêu thương bạn đâu, chỉ có một mình bạn mới yêu thương được bạn thôi, cho nên là bất kể là ai nói gì, chỉ cần là bạn đặt cái hạnh phúc của bản thân và sự thoải mái của mình làm cái ưu tiên số một và hàng đầu thì, à, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ vượt qua được nó, tại vì biết sao hông? Tại vì người ta nói gì cũng hông quan trọng bằng cái chuyện là bạn thoải mái và hạnh phúc, đúng hông nè?
Ừm, đúng rồi. Ồ. Ừm. À, hiểu, hiểu nha, đúng rồi. Nói chung á là mình nghe bạn chia sẻ á, xong rồi bạn đưa mình mấy cái lời khuyên á, cái, à, mình cũng thấy là an tâm mới lại mình tự tin hơn rồi. Bây giờ mình cũng sẽ ráng làm sao mà tập luyện cái suy nghĩ là yêu thương bản thân mình nè, lo cho mình trước chứ, ờ, mình cứ sợ người ta phán xét rồi nhiều khi làm sao mình vượt qua được, sao mình đi lên được nữa. Công nhận là mấy cái cách của bạn rất là hay luôn á.
Đó. Ừm, r rồi, à, đó, thì đó cũng chỉ là một vài cái, ơ, cái cái hướng mà mình có thể đề xuất cho bạn thôi. À, à, đó thì bên cạnh đó nha, ơ, có một nhóm bạn đi cùng á cũng là một cách khá hay á bạn, có nghĩa là, ờ, khi mà bạn, kiểu, cô độc á thì bạn cảm thấy là mình dễ bị ăn hiếp, đúng hông? Thì, kiểu, mình dễ, ờ, mình thành cái mục tiêu của những cái người mà kì cục. Nhưng mà nha, thực ra khi mà bạn có những người ủng hộ bạn là dù người ta có ở đó hay không, thứ nhất á bạn cũng sẽ có được cái sự vững tâm, thứ hai nữa là khi mà có sẵn một những người bạn ở ở cạnh á thì, ờ, hông sẽ nghịch cái những cái người mà có ý định muốn ăn hiếp bạn người ta cũng cảm thấy ngại, người ta cũng hông có muốn dại dột gì đâm vô, đúng hông nè? Đó thì đây cũng là một cái hướng hay mà bạn có thể cân nhắc vào những cái lúc mà bạn cảm thấy hơi yếu lòng, thì hông biết là thêm cái hướng này nữa thì bạn thấy sao?
Ừm. Ờ. Đồng ý. Ừm. Ừm. Ờ, hợp lý nha. Nói chung á phải có bạn bè thì cũng sẽ có được cái tinh thần hơn. Mà công nhận là khi mà chia sẻ với bạn thì mình rất là thoải mái luôn, rất là cảm giác là được đồng cảm nè, rồi giúp đỡ nữa. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã dành những cái lời khuyên tốt đẹp cho mình nha. Mình chào bạn.
Ừm, ô kê, bye bye.